Ờ, đối với mình nhớ, một cách phân biệt rất là rõ ràng khi mà mọi người nhận biết được rằng cái video đó nó là tích cực hay tiêu cực, chẳng hạn như là mọi người nhìn về cái nội dung nó làm nhớ, ờ, về cái nội dung nó phản ánh như thế nào đi chẳng hạn. Nói về bão lũ đi ha, thì nó phải chân thực, đúng không? Nhưng mà khi mà nhìn vào cái video đó có những cái nó sẽ rất là sai. Mặc dù là, ờ, nhìn có vẻ bão lũ thật sự nhưng mà nhìn kỹ vào từng cái video, từng cái hình ảnh thì AI đôi khi nó sẽ tạo ra những cái sạn. Chẳng hạn như là, ờ, nhìn cái hình ảnh nó cứ nhựa nhựa kiểu gì, đúng không? Trông nó sắc nét thật nhưng mà nó cứ nhựa nhựa kiểu gì đó. Hoặc là đôi khi thì
Ừm. Ừm. Ừ, nhìn nó nhựa nhựa với lại nó có một số cái chi tiết nó không đúng. Ví dụ như là, ờ, bầu trời bầu trời hoặc là cái bối cảnh, lúc đó nó có nhiều chi tiết nhỏ nhỏ lắm, nhưng mà nhìn một hồi mới ra chứ hông phải là nhìn phát là biết liền được. <laughs>
Ờ. Phải để ý cơ! Ừm. Đúng rồi. Cho nên là mình cũng phải là, gọi là, xem đi xem lại nhiều lần thì mới nhận biết được. Chính vì thế nên là cái việc mà lừa những người khác công nhận thực sự là rất là dễ luôn. Ngoài cái trào lưu AI này ra nhá, mình cảm thấy là những cái trào lưu khác để mà, à, chọn lọc nó và nhận biết nó có tốt hay không về cái nội dung ấy, mình nghĩ là cái giá trị mà nó mang lại, chẳng hạn như là, à, giới trẻ hiện nay có mấy cái trào lưu là, ờ, nhảy lắc mông lắc đít ở trên TikTok ấy, thực sự thì mình cũng cảm thấy nó chả có cái giá trị gì cả. Đấy, cho nên là mình cũng thấy đó là một cái trào lưu nó kh cũng vô bổ thôi.
Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Ừ, cái đó là trào lưu chỉ câu view thôi, đúng hông? Câu view thôi, câu view rẻ tiền ấy. Ừ.
Ừ, chỉ là câu view chứ chả mang chẳng mang lại gì cho xã hội cả. Cũng như có thể nó sẽ mang lại thu nhập cho cái bạn, ừm, nhảy nhót đó, nhưng mà nó truyền bá vào một cái tư tưởng, ờ, đối với giới trẻ hiện nay là cứ biết nhảy là sẽ kiếm ra tiền, rất là lười biếng luôn. Chính vì thế nên là mình cũng thấy ờ, cái trào lưu đó nó rất là độc hại đấy.
Đúng rồi, ừ, không chịu học hành gì hết, ờ. <laughs> Ừ, OK. Vậy thì, à, hổng biết á là hồi nào giờ á bạn có cảm nhận ra được á là cái việc mà mấy cái trào lưu mà nó làm video tít à, làm video AI như vậy á, nó có bao giờ nó nó giúp cho bạn là có một cái cảm giác vui vẻ, hay là nó vô tình nó khiến cho bạn là bị áp lực thêm hông? Có hông?
Ừm.

Ồ, công nhận nha, mình cũng muốn là bản thân sẽ tạo một cái kênh nào đó về cái việc là, à, sử dụng AI. Bình thường nhớ, mình thấy có các bạn ấy, người ta sẽ dựa vào những cái tư liệu cũ để mà tạo, ví dụ như kiểu là người ta sẽ tạo giả lập là, à, khi bạn thức dậy và ở những năm 2000 ấy. Đấy, sau đó video tái hiện lại cái cảnh là mọi người ở cái đồng quê chạy nhảy vui đùa các thứ, rồi là, à, những cái kỷ niệm xưa ấy. Ờ, đúng rồi, hồi đó có cái trào lưu như vậy và mình cảm thấy là, à, cái sự x xuất hiện của AI nó rất là tuyệt vời, có thể khiến chúng ta có những cái cảnh xưa nó rất là chân thực luôn, nhưng mà càng về sau nhớ, mình thấy nó càng bị, kiểu, biến tấu một cách quá đáng. Ờ.
Ừm. Ừm, đúng rồi, thấy hoài niệm hẳn đúng hông? <laughs> Ừm. Ừm. Biến tướng á, ờ, như kiểu bị biến tướng, ừ, OK. Ừm.
Đúng rồi, cho nên nó đi trái ngược hoàn toàn với cái à, gọi là, cái kỷ niệm, những cái, gọi là, công dụng ban đầu của nó luôn, và mình chính mình cũng không thể ngờ là người ta có thể nghĩ ra cái cách đấy để mà lợi dụng AI đi lừa đảo luôn.
Ừm, đúng rồi, thì quan trọng là cái người sử dụng nó với mục đích như thế nào thôi chứ bản thân AI nó đâu có hại gì đâu? Ừm, ừ.
Ừm. Đúng rồi, là do mỗi người cần phải cách sử dụng như thế nào đó. Đôi khi nhá, người ta sử dụng AI với cái mục đích tốt, mình thấy cái kênh mà xây dựng theo cái, gọi là, tiêu à, tích cực ấy, thì người ta sử dụng những cái, gọi là, tái hiện lại những năm 2000 ấy, mình thấy những cái view nó rất là tăng nhiều và rất là có nhiều cái lượt chia sẻ, tại vì mình nghĩ rằng là, ờ, có nhiều người người ta cũng hoài nghiệm về những cái năm 2000 đấy, và người ta cảm thấy là, à, khi được nhìn lại người ta rất là thích nên là người ta chia sẻ. Còn đối với những cái nội dung tiêu cực ấy, mình thấy là, à, một số bạn trẻ người ta có nhìn ra đó chính là AI và người ta có, à, comment ở bên dưới cái video đó là, à, mọi người ơi nên tỉnh táo các thứ, và bên cạnh đó thì một số người cũng vào phản bác bảo là, ừ, cái này là lũ lụt thật mà, tại sao cứ cãi nhau là AI, rồi mọi người tranh cãi, thế là cái lượt tranh cãi bình luận nhiều quá, cái thuật toán TikTok nó tưởng đó là một cái video mà mọi người rất là thích thú, nó cũng đẩy lên. Ờ.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, tôi cũng kêu gọi ừm, ừm. Ừ, nên là nó còn hiện ra, nó càng hiện ra nhiều những cái clip như vậy để mà đề xuất cho mình xem, đúng hông? Ờ, vậy thì, ờ, hổng biết á là theo bạn đang nhìn nhận á, là cái việc mà sử dụng AI để tạo video đối với thời điểm hiện tại nó đang bị biến tướng theo hướng tiêu cực, đúng hông? Vậy thì, ờ, từ trước tới nay đi, từ từ thời điểm mà video AI nó xuất hiện á tới đ thời điểm hiện tại thì bạn nghĩ á là ai là cái người hưởng lợi nhiều nhất trong cái trào lưu AI như hiện nay? Là cái người mà sáng tạo nội dung nè, là cái nền tảng nền tảng của TikTok chẳng hạn, hay là cái thương hiệu hay là chính những cái người mà họ xem những cái video đó?
Đúng rồi, nó xu hướng luôn. Ừm, đúng rồi. Ừm. À.

Ừm, ở trên TikTok thì những cái trào lưu chẳng hạn, mỗi cái mùa mà, gọi là, à, cuối năm ấy, thì người ta sẽ có cái trào lưu là, à, khoe tổng kết một năm qua thì làm được gì. Đấy, thì cái trào lưu đó nó sẽ thể hiện cái thành công của một người theo từng năm, chẳng hạn, à, đầu năm kinh doanh như thế nào, lợi nhuận như thế nào, hoặc là, ờ, đầu năm quen ai, rồi là cưới ai, nhà xe như thế nào, người ta khoe rất là nhiều về cái thành quả một năm đấy. Đôi khi mình lướt thấy thì mình cũng cảm thấy là rất áp lực, mình bảo: "Ôi, cái bạn này còn trẻ hơn cả mình, thế mà một năm phấn đấu làm ăn thôi mà đã mua xe nè, ờ, mua nhà này." Ôi, thực sự là nhiều người như thế lắm, nhất là đặc biệt, ừm, dịp cuối năm nhá, thì mọi người sẽ tổng kết năm kiểu thế. Còn một số cái khác ấy, mình cảm thấy là những người mà người ta thường xuyên khoe ấy, không chỉ là cái dịp cuối năm đâu. Đấy, thì người ta nổi tiếng về cái sự hào nhoáng đó. Đôi khi thì bị vạch trần ra bị vạch trần ra là phông bạt ấy, cũng giống như cái kiểu là Mr. Pip ấy, thì, ờ gi nhiều siêu xe cực kỳ và cũng rất là nhiều tài sản, nhưng mà đùng một phát, ôi giời ơi, hóa ra là lừa đảo xuyên quốc gia luôn.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Phải kiếm mấy tỷ, đúng hông? Kiểu tỷ tỷ Ừm. Ừm. Ờ, khoe mỗi ngày. <laughs> Ừ. Ừm. Ừm, tức là những cái phần mà họ cho mình thấy ở trên mạng xã hội chỉ là cái bề nổi và những gì mà họ muốn cho mình thấy thì mình mới thấy, còn những cái phần mà họ giấu sau đó thì mình đâu có biết được, thì chỉ có khi nào mà cơ quan chức năng vào cuộc thì mới lòi ra thôi, chứ ai mà biết rồi ai mà biết được những cái việc đó nó có thật sự hay không? Ờ.
Ừm. Rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Mới rõ ràng thôi. Ờ, những cái kiểu giàu nhanh đấy rất là nguy hiểm luôn, và đôi khi người ta sẽ tạo cái vỏ bọc hào nhoáng đấy, một sự uy tín đấy để mà, gọi là, lùa gà đấy.
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, phông bạt lùa gà. Vậy thì, ờ, đúng là, kiểu như, ông bà người ta cũng hay nói cái câu là ăn chắc mặc bền nó mới quan trọng, đúng không? Ô kê.
Ừ, đúng rồi, ờ, công nhận luôn. Khi mà, gọi là, sống hào nhoáng như vậy thì đôi khi chúng ta cũng phải cẩn trọng, và khi mà người ta gợi ý với chúng ta nhá, những cái phương thức làm giàu nào nhanh chóng ấy, ờ, thì cũng phải cân nhắc rất là nhiều mới có thể tin được. Ờ, nguy hiểm nhất là những cái về đầu tư tiền ảo rồi là, ờ, các thể loại chứng khoán các thứ ấy, à, bảo là "Ôi, tôi biết cách chơi thành công này kia, tôi có nhà có xe sau khi mà chơi cái này ấy, và có lẽ thì bạn cũng nên thử, quý lắm tôi mới giới thiệu đấy." Ôi, tránh xa ra nha.
Ừm. Ừ.